Ah, heu, généralement, oui, non, c'était, heu, un soir, heu, ça se faisait sur une soirée et sauf peut-être pour des exam des événements exceptionnels. Mais, heu, heu, non, c'était une soirée, mais ça ça arrivait régulièrement quand même.
Mmh. Ouais. Heu, et moi je voudrais je voudrais que tu me parles du menu. Déjà, qui c'est qui cuisinait? Je j'ai j'ai ma petite idée. Et heu, <chuckles> et qu'est-ce que c'était quoi comme plat? Heu, enfin, après j'ai ma petite idée, ça dépend. Si c'était du barbecue, j'ai ma petite idée, m si c'est si c'était du cuisiner j'ai ma mon autre petite idée.
<chuckles> <laughs> Et beh, alors, tu as pas totalement tort et tu as pas totalement raison, du coup. Alors, heu, puisque pour le barbecue, je pense que tu pensais à ma mère et pour le cuisinier à mon père. Non, je je je <laughs> je je plaisante, je plaisante. Non effectivement, heu, quand c'était barbecue, c'était plutôt mon père, tou c'est vrai. Heu, par contre après, c'est
H he heu, d'accord, OK. Ouais, c'est ça, ouais. <laughs> Oui évidemment l'inverse, oui. Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Bah, parce qu'il y a que les hommes qui savent exactement quand la viande est c est cuite évidemment. <chuckles>
quand Ah ça ça, je sais pas, c'est peut-être, heu, le c'est peut être l'ego de l'homme qui qui se veut, heu, mettre du feu, je sais pas ou en tout cas la femme qui ah tout, tout à fait, oui. <chuckles> Il y a de ça. Et et non, hem, on faisait, bah, il y a eu tout un tas de de de plats, en fait. Il y a eu, heu, des on a fait des grosses paëlla géantes, tu sais, où on avait a on avait, heu, je pense que mon père devait certainement louer ou il avait peut-être acheté le
<chuckles> C'est ça, oui. C'est très primitif, à mon avis. C'est <laughs> Ah oui. Ah ouais, un traiteur, un truc comme ça.
Non, non, tu sais, le le oh comm je sais pas comment on appelle ça, le le l'espèce de de gros plat là, ouais c c'est pas ça s'appelle pas une poêle, il y a ouais, il y a un nom pour ça mais bon, je sais plus. Et non, on faisait la paëlla sur place, heu, heu, justement, il faisait un un un feu avec les braises et de la me il le faisait cuire comme ça. Heu, ça pouvait être des moules, des moules, heu, marinières ou tout un tas d'autres choses. Et heu
Ah oui, carrément la la poêle, quoi. Ouais, poêle poêle géante. Je sais pas, non. Ouais. Ah ouais. Je disais pas l'é l'éclade. Vous avez jamais fait ça l'éclade? Peut-être, tu sais pas ce que c'est?
Je ne sais pas ce que c'est, non.
C'est, heu, c'est des moules que, tu sais, avec du foin, tu mets les les moules sous le foin ou je sais plus trop comment ça se
Ah.
ça se fait. Ou autour, tu mets le foin autour des moules. Je sais plus trop. Tu mets le le feu au foin et ça cuit ça cuit les moules. Et après, ça ça a un goût de un peu de foin le le les moules, ça s'appelle l'éclade.

Mmh et à boire a puis après tu étais petite toi tu sais pas, c'était c'était du vin de chez vous? C'est vous qui faites le vin?
Heu, alors mon père avait sa cave particulière, donc po oui pendant un bon moment il a fait, heu, son propre vin, mais heu, ces épisodes là ,non, il avait pas encore, donc c'était pas notre vin à nous, heu, oui le vin coulait à flot, mais pas que. Il y avait tout un tas de tout un tas d'alcools, il y avait des bières, il y avait tout un tas de choses et heu, je me souviens d'ailleurs que, heu heu, ma sœur, elle était petite, elle aussi, donc moi j'étais encore plus petit. Je sais pas, elle devait avoir 6 ans, 7 ans peut-être et heu, et elle elle passait, heu elle passait sur la table pour, heu, ben finir des fonds de verre de <chuckles> des adultes. <laughs> C'est elle avait fait ça et bah elle avait fini pas bien, quoi, avait fini malade, forcément. <chuckles>
Ouais. Mouais. Mmh mh. Ah ouais. Non? Oh pu Ah pte et et peut-être que tu me diras maintenant, elle en elle en boit même pas, si ça se trouve ça l'a sevré du direct, non? Dégoutée?
Non, mais heu, non après bon elle est pas portée boisson, elle est pas alcoolique ni quoi que ce soit, mais heu mais ça l'empêche pas de boire un coup, heu, ouais ça l'a ça l'a pas arrêté dans le non, non ça ça n'a rien stoppé, non.
Ouais, ouais, non, non mais c'est c'est parfois que ouais, Non parce que parfois dans, heu heu, il y en a qui disent dans leur jeunesse, ils ont goûté un truc qui l'a dé dégoûté et puis après ils ont plus du tout, heu ce qui serait pas plus mal pour le vin pour le coup parce que c'est p ça fait pas spécialement du bien. Enfin, pour que
Bah on dit que c'est un antioxydant donc heu, que boire 1 verre 1 verre par jour, heu- ça c'est que dit mon père- boire un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Bon voilà, c'est c c c'est sujet à débat, voilà. <chuckles>
Ouais. Mouais. Mouais Mmh. C'est un peu le l'ancien d génération, ouais. Ouais je sais pas après, heu ouais et heu, et donc il y avait de ce et la paëlla, heu, des trucs, des barbecues ou pas? Vous avez fait des barbecues?
Oui bien sûr oui, des barbecues et après on a on avait quelque chose qui était chouette, aussi, donc des fois, ça nous est arrivé d'y manger aussi, le 12:00, c'était plus rare, heu ou en tout cas de commencer l'apéro, heu bah, tu sais, c'était en été donc heu- heu, voilà, heu, et il faisait encore chaud.
Ouais. Ah oui. Ah ouais et 17:00, quoi. <chuckles> 4 heures. Pendant la pétanque, c'est la pétanque apéro. Non.
Et ben il y avait de ça aussi, il y avait la pétanque, il y avait tout un tas de on a fini par mettre une piscine aussi, heu, là-bas. Heu heu heu, et heu, pardon?
Ah ouais. Ah ah ouais? Et il y avait alors? Si vous avez mis la piscine. Il y avait l'électricité alors, parce que pour la piscine faut la filtration, faut
Heu, alors je sais et mmh, maintenant que tu me dis ça, alors j'étais petit, je sais pas comment il fonctionnait, mais ouais sans doute, il devait y avoir ça ,ouais tu as raison. Je sais pas comment ça fonctionnait. Tout ce que je peux te dire, c'est que pendant un temps il y avait une piscine, il y avait un potager, il y avait des poules même, heu, on avait mis balançoires, heu, et tout un tas d'autres choses, donc ils avaient commencé à vraiment l'aménager et en fait, heu, bah il y a des gens, heu, mal intentionnés qui sont venus et et qui ont, heu il y en a on s'est fait voler les poules, heu, piller le potager, détruire le mas en partie, heu, je sais qu'ils avaient détérioré la piscine et qu'elle était, beh inutilisable du coup, heu, voilà et il me semble qu'ils ont réitéré, ils ont refait, ça s'est repassé, de nouveaux des dégradations et en fait, finalement ils ont abandonné quoi, ils ont laissé tomber.
Ah ouais, ou heu Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais.

Non, un mas v nous, on dit mas, oui.
Ah d'accord, tu sais d'où ça vient? Ce mot? Juste entre parenthèses. Ca veut d je en en italien, ça ça vient de l'italien masseria. Masseria c'est un une maison, quoi, une maison de campagne et heu, et en français, ça a été raccourci à ma mas ma ma je sais pas, voilà, c'est tout. <laughs> petite, heu, petite parenthèse.
Du tout, non. D'accord. OK. D'accord. <laughs> <chuckles> Ben, merci pour la pour l'information. <chuckles> Et et donc, oui, heu, on avait également donc ce ce ce fameux mas, heu, un peu, hem, faut savoir que j'ai une famille qui est vachement dans la dans la vigne, dans la terre, dans l'agriculture. Heu, donc on avait, heu, des vignes qui appartenaient à mon grand-père, à mon père, à mon à mon oncle, un peu à tout le monde et au milieu de toutes ces vignes, donc il y avait, justement, ce fameux mas, heu, et heu pardon?
De rien. <laughs> Ouais. Ah d'accord. Mmh. Ah oui ça devait être joli. Ca doit être joli ce ce
Ah c'est des oui, c'était plutôt sympa. Bon, après, il était un peu mis à l'abandon donc, heu, on c'était pas une, heu, on on pouvait pas y dormir, quoi, si tu veux, heu. Ou en tout cas si tu y dormais, c'était pas dans d'excellentes conditions, on va dire. <chuckles> Voilà.
Ah mince. Ah ouais. Donc c'était l'été quoi, un peu comme la bastide neuve de Marcel Pagnol, non?
Tout à fait. <chuckles> Et et en fait, non, par contre, il y avait quand même du mobilier là-bas qu'on avait, heu, qu'on avait laissé. L'idée, en fait, c'était de faire des des des repas, heu, en en extérieur, donc plutôt en été effectivement. Heu, donc, on sortait la des grandes tables et on se réunissait en famille ou des fois même avec, heu, les amis de la famille et autres, heu, et ça pouvait, heu, se transformer en grande fiesta, quoi. Donc c'était, heu, voilà, avec un groupe électrogène. Ca là, j'étais tout petit, ouais, ça fait très, très longtemps que j'ai pas fait ça. Mais, hem, oui, il y avait, heu, oh, mon père ramenait un groupe électrogène, tu sais, pour, heu, ben, alimenter un petit peu en électricité, heu. Donc il y avait de la musique, il y avait des lumières, heu, q tu sais, qui étaient qui étaient mises, heu, dans les arbres, des petites, hem, comment on appelle ça? Oui, c'est ça alors ça dépendait, des fois, c'était oui c'est ça, ouais, heu, des fois des fois, c'était, heu, c'était plutôt, heu, c'était assez restreint donc en famille. Donc ça restait oui, c'était festif, bien sûr, mais ça restait, heu, ça restait r donc restreint, heu et de temps à autre, oui, comme je le disais, il y avait, heu, un peu plus de monde et là oui, ça se transformait carrément en fiesta au milieu de au milieu de la f de la campagne. Donc c'était non, c'était très sympa, ouais.
Ouais. <chuckles> Ouais. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et ça c'était quand tu étais petit? Plutôt quand tu étais petit? Ah ouais. C'est c Ah oui. Mmh mh. Ah oui, c'était une fête, quoi. Les lampions, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et de et vous é et vous étiez combien, tu sais?